Exatamente. Isso aconteceu com por exemplo, com um com um tê com um tênis, né, que eu comprei. Eu precisava de um trem tênis pra academia, e ali eu sou uma pessoa que fica vendo muito antes de de tomar a decisão. Eu gosto de eu gosto muito da expressão custo-benefício, né. Eu amo isso. E aí, por isso, eu fico procurando por exemplo: eu preciso comprar um tênis. Aí eu estipulo lá: eu quero gastar quero investir esse valor tal. E aí, dentro desse valor, eu busco todas as opções possíveis.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Aham. Aham. Uhum. Entendi.
Até eu achar a a melhor isso e e a bonita também, né. Obviamente que a be é, a beleza também está no topo 1 de de prioridade. Então, eu encontrei
O melhor custo-benefício. <laughs> Claro, que você goste, né. Claro.
um tênis. Eu gosto muito de tênis branco, então encontrei o tênis branco. Ele era bem interessante, porque ele era sem cadarço, e aí, pra você amarrar, você girava, né. Tinha um
Aham. Uhum. Ah, aqueles de girar na lingueta.
é, tinha um giro ali. Eu não
Ah, era um tênis legal, então eh eh, esse tênis, ele é desses que são de uma marca já famosa ou era mais desconhecido, assim?
Era famosa, né, da Under Armour, é uma é uma marca famosa. Eu nunca tive tênis
Entendi. Uhum. Sim, sim. É, a minha a minha pergunta é assim: se era uma coisa que tem um padrão, né, ou se é um desses desconhecidos, de repente você não conhecesse? Mas era, então, um pa tem um padrão, né, conhecido. Aham.
Uhum. Ah, sim. Padrão. Uhum. Exatamente então, assim, qualidade, né. Não era qualquer coisa. E aí eu achei interessante.
Aham. Mas o que aconteceu que você não gostou dele? Me conte, pra eu tô tô curiosa agora.
É. <chuckles> Não então, e e eu até esqueci, somado a isso, além de de ser diferente a forma de apertar, a partezinha do calcanhar, ela abaixava. Então virava mesmo meio que um u um uma sandália, não sei se o nome é sandália mas, entende? Que era um tênis
Aham. Olha. Aquela pa tipo, papete, tipo ou, tipo, Crocs?